あのちょっと相談があって
はい、どうされましたか？
あの私、結構やりたいことが今色々ありすぎて、で、どれからやればいいか、ちょっと混乱しちゃって、結局どれもできないっていうことになってて
はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。まあ、沢山こうやりたいことがあるってすごくいいことだと思うんですけど、あの、今その持っているこうやりたいことってあのだいたいでいいんですけど、どういったことがあるんですかね？
あ、ちょっとうーん。 はい。 あ、そうですね。まあ、例えば、まあ、今ね、あの個人開発でゲームをね、作ってるんですけど、まあ、そのゲーム開発をして、まあ
はい。
12月末までに1作品仕上げたいっていうのと
はい。 お、いいですね。うんうん。
とあとは、ええと、勉強して、ちょっと資格取りたいね、資格があるので。まあ、それもまあ、欲を言ったら2週間ぐらいでね、1資格ちょっと種類がいっぱいあるので、<sniffs> <clears throat> あの、まあ、1資格取りたいので。まあ、でも色々重なると、まあ、12月に1個取り取れたらなっていう感じなのと、<sniffs> まあ、あとはちょっとダイエットしたいので、はい、なんか、ま、5キロぐらいね、痩せたいな。まあ、それは、はい、長期で、はい。3、まあ、3ヶ月ぐらいで
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。うんうん。 あら、結構もう大きめですね。うんうんうん。 はい。
ま、ちょっと運動の負荷を増やして、あの5キロぐらい痩せたいなっていうのと、まあ、あとは、うーん、まあ、ちょっと
はい。
まあ。もうちょっと、お菓子作りとかをね。もうちょっと。
はい。うんうん。
ま、やりすぎは良くないけど。こう、たまにそういう、ゆっくりできる時間が欲しいなあとか。
うん。うん。あ、なるほど。
ま、そういう、なんか、色々やりたいことがあって。うーん。
うん、うん、うん。いいですね。結構なんか、幅広いジャンルでやりたいことというか、ご自身でやってみたい目標っていうのが、たくさんある感じなんですね。
あ、はい。そうなんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあその、挙げていただいたもので考えると。やっぱりその、お仕事に関わるものが、直近では一番、こう、達成しなきゃいけない目標にはなってくるんですかね。
あ、そうですね。まあ、あんまり、仕事っていう風に捉えると。あの、もともとね、そこまで仕事が好きなタイプじゃないので。
うん。ふんふん。 はい。 はい。うんうん。
やる気なくなるので。まあ。 だし、まあ、す、あんまり仕事っていう考えずに。まあでも、自分のね、立てた目標はこなしていきたいっていう感じですね。
あ、いや、でも、素敵ですね。じゃあもう、なんかこう、仕事仕事っていう意識よりかは、こう、自分の好きなこととかのは一つっていう感じで結構、捉えられているんですかね。
うん、うん。 ああ、そうですね。なんか、自己実現というか。なんかそういう感じで、クリア出来たらなっていう風に、思いますね。
うん、うん。 あ、いいですね。ああ。 うん、ふん。 あ、いいですね。じゃあなんか、そのお仕事の、ま、ある意味こう、12月中に、ひとつこう、ゲームを作り上げるっていったところも、なんかこう、仕事としてのこう、プレッシャーとかストレスがあるっていうよりかは、こう、どちらかというとこう、ま、これに向けて頑張ろうみたいなこう、ポジティブなエネルギーがあるって感じですかね。
うんうんうん。 あ、そうですね。なんか元々はね、ゲーム1本だけでやってきたんですけど、あの、ま、それだと結構ノイズが入るっていうか、思考に、なんか将来どうしようとか、あの、このゲーム、ま、あんまり遊んでくれなかったらどうしようとか。
うんうんうん。 はい。 はい。 うーん。 ああ、なるほど。うんうん。
なんかどうしてもゲーム制作の収益のね、あの、あり方っていうのがま、ユーチューバーみたいなもので。
はい。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
はい。あのプレイヤーがね、遊んでくれたあの、人数と時間に応じて報酬が発生するっていうものなので。
はあ、そうなん、じゃあダイレクトにこう評価が目に見える感じなんですね。
うん。 あ、そうなんですよ。で、かつあの、収益がね、支払われるのが2か月後なので、あの、もう忘れた頃に来るんですよね。で、頑張ってたこと忘れちゃうのもあって。
うん。 うんうん。あら、遅いですね。うんうん。 ああ、そうなんですね。 うん。
まあそういうので、ノイズが入って集中できなくて、なんか資格とか取ろうかなっていう風に、なるところも、まあ、あるんですけど、でもまあ資格も欲しいから、両方をね、あの
そうだったんですね。あ、うん。
いい感じに、うん、調整して両立させたいなとは思ってるんですよね。
うまく両立させたいな。 あ、いやでも素敵ですね。なんか、ただでさえその、お仕事というか、ま、もちろんご自身の好きなことの1つとはいえ、そうやってある意味、こう他者から評価される、こうものであるっていうのは、ひとつちょっとプレッシャーとしてはあるのかな、とか思ったりするんですけど。でもなんかその時間を、こうしっかりと自分の中で有意義に、こう資格勉強に当てようっていうのは、すごいなんかもう真面目で素晴らしいなって、今聞いてて思ったんですけど。なんか、どうなんですかね。その取られようとしている資格とかって、結構、難易度とかは高めの資格だったりするんですかね？
うんうん。 はい。 うんうん。 あ、そうですね。あの、ま、ちょっと難しくて、まあでも、そこまで勉強時間はいらないはずで、ま、いっかげつ、あの、ま、3時間ぐらい毎日やったら、取れるかなっていう資格ではあるんですけど、なかなかなんか問題文が長すぎて。<laughs>
はい。 あ、そうなんですね。うんうん。 はい。うんうんうん。 ああ、なるほど。じゃちょっとあの、軽く解くっていうのがなかなかできないところなんですね？
はい。 あ、そう、そうなんですよ。なんかこう気軽に、ポンポンポンってこう解けなくて。で、まあ、分からなかったら調べなきゃいけないし、で結構ね、それのせいで集中力が持たなくて、ま、なんか、かなりね問題も長くて解答もね、結構長くて4択なんですけど。
うん。 はい。うんうん。 うーん。 うん。 あ。はい、あ、そうなんですね。なるほど。ふんふん。
そう、なんかそれもあって、すぐね、なんか違うことし始めたりとかしちゃって、集中できなくて。
うーん。うんうんうんうん。
なんか、あの、最近ちょっと生み出したのが、ランニングマシンで歩きながら解くっていう方法生み出して。
はい。 はい。あ、すごい、なかなかアクティブな方法を編み出されたんですね。うんうん。
そうなんですよ。なんかもう、そしたらもう絶対、あの、なんか興味がそれないっていうか、集中が途切れないっていうのがあって。
はい。
で、かつ運動もできるしね。あの一石二鳥かなと思ったんですけど。
実際されてみて、はいはい。 はい。どうでしたか？
なんか、問題解くと、ま、2時間ぐらいはやりたいじゃないですか。
はい。 うんうん、そうですよね。
そしたら2時間歩く羽目なって、でそう、で10キロぐらい歩いて、もうかなり疲れてふあんですよね。
<laughs> 確かに、うん。 はい。ええ。 すごい。あ、じゃ実際その、ま、10キロぐらい歩きながらこう問題を解くってされてみて、やっぱりかなり、そしたら疲れたんじゃないですか？
は、もうかなり疲れて、もう次の日朝起きれなくなって
うん。 そうですよね。なるほど。
なんか難しいなって思いました。歩かないと集中は続かないのに
うん。ていうか そうですよね。じゃあそのやり方を、またリピートするかって言われたら、ちょっと厳しいかなって感じですかね？
問題をねうん。 なんかもし自分が、ま、ちゃんとした人間だったら、まあ、ちゃんとねそれを続けるっていうか、毎日でもやりたいんですよね。なかなかね、時間のなんかこう、スケジュールとかが合わなくて、結局3日に1回とかになっちゃって、ま、やらないよりかマシかなっていうレベルになっちゃってるんですよね。
うん。 はい。 うん、うん。 う、うん。 うん、うん。そうなんですね。いや、でもその資格の勉強っていうのを、3日に1回でもちゃんと続けられてるっていうこと自体が十分素晴らしいことだと思いますよ。なねいや、そうですよね、やっぱり毎日もちろんしたいっていうお気持ちはすごくわかるんですけど、やっぱりそのね、ご自身のしなければ、他にしなければいけないこととか、あの、仕事関連じゃなくても日常生活の中でしなければいけないことってたくさんあると思うんですけど、なんかそういったものをこなしながら資格の勉強を毎日するっていうのは、ま、確かにちょっと難しいところはあると思うので、その3日に1回であれば、どうにか時間を取れるのであれば、そのみっかにいっかいは、こうしっかり集中して取り組もうっていう風にして、こうなんでしょう、いちにちこう少しの集中で、あの3回やるよりかは、その3日間分の集中をこう1日にギュッと凝縮してるんだっていう感じで、あの、思えば、全然その3日に1回っていうのも十分素晴らしい習慣だと思いますよ。
あ、そうなんですかね。うんうん。 はい。 うんうんうん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うんうんうん。 ね、そうい あ、そうなんですかね。ちょっとそう言っていただけてちょっと安心しました。なんかやっぱり理想は、毎日ね、少しの時間ずつ、ま、全部のね、目標を当てはめてこう生活の中でね、ま、このからこの時間はこれとか、ま、いう風にできるのが理想なんですけど、なかなかうまいこといかなくて、まあ、この日はこれをするとか、ま、結構1日単位なっちゃうんですよね。うん。
ん。 うん、いや、じゅうぶんですよ。 うん。 うん。 うん。 そうですよね。 うん。 ん、ああ、そうですよね。なかなかね、ちょっとそこのね、こう毎日毎日っていったところは、確かに難しいところはあると思うんですけど、でもその、今そうやってこう、しなければいけないこととか色々ある中で、もう取り組まれてるってだけで十分素晴らしいことなので、なんかそこはこう、ご自身に変にこう、負荷を与えすぎない程度でいいんじゃないのかなって思いますし、なんかそれこそその、資格の勉強っていうのも、こういつまでに必ず合格っていったところを取ろうみたいな、明確なこう期日の目標設定とかはあるんですかね？
うんうんうん。 うんうんうん。 うん、うーん。 あ、そうですね。あの、ま、1個前に、あの、受けた資格は、ま、今のよりちょっと難易度が低めだったので、もう、逆に、あらかじめ試験日に登録して、で、それに合わせて、あの、必死で間に合うようにするっていう選択したんですけど、ま、今回ちょっと問題が難し過ぎて、なかなか、えいやーで突破できなさそうだなってちょっと、ひ怖くなっちゃって、で、まだね、その試験日は設定してないんですけど、まま、でもあと1か月あったらいけそうな気もしてきたので、なんかやっぱりね、さっき前とい同じ感じで12月末ぐらいにもう予約してしまって、で、それに向けて頑張るっていう方法でもいいかもですね。ちょっと今話してて思いました。
はい。 はい。 はい。 はい。うんうんうん。 うーん。 そうなんですね。うんうん。 うん、うんうん。 あ、そうなんですね。 うん。 そうですね。ね、やっぱりその目標っていたところの日にちが、こう遠く過ぎると、ちょっとね、なかなかこう、まだ時間が余裕があるしとかで、こう、気が入らなかったりとかもあるかもしれないので、もしそうやってご自身のキャパ的に、ま、今月までに、こうどうにか、こう、煮詰めて勉強出来そうだなっていうことであれば、なんかそういった、なるべく近めの日にちを目標に置いて取り組まれるっていうのは、一番、こう、短期集中でガッて出来るので、あの、あ合ったやり方なのかもしれないですね。
うん。 うん、うんうん。 うん。 うん。 あ、そうですね。なんかちょっとやってみようかなと思います。ちょっとね、じうーん。いやうーん、ありがとうございます。うん。
うんうん。 うん、うん、そうですね。うんうん、すごい素敵だと思います。ね、そうやってこうあ、いえいえ、なんかね、そのお仕事のこともそうですし、資格のこともこう取り組まれてて、またあと、そのダイエットとかお菓子作りもされたいっていうことだったんですけど、なんかそういった目標とかについても、こうなんでしょう、やっぱり勉強とかね、資格のこととかずっとやってるとすごいこう、ね、ストレスも溜まって疲れちゃうと思うんですね。なので、こうそういった時のある意味息抜きとして、ちょっと軽い運動をしてみたりとか、あとはなんか、簡単なこうクッキーとかのお菓子を作ってみるとかっていった感じで、こう組み合わせていくと、いい感じにどちらの目標に向けても少しずつ少しずつ進めていけるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね？
はい。 うんうんうん。 うんうんうん。 うんうん。 あ、確かにそうですね。なんかお菓子作りに関しては、やっぱりお菓子の日っていう風に決めるんじゃなくて、ある程度自分が、あの、頑張ったなって思えるぐらい頑張った後に、ご褒美としてね、ちょっとやってみるっていうのもいいですね。うーん。
うんうん。 うんうん。 うん。 うん。そうですね、きっと毎日頑張られてるんじゃないのかなと思うので、なんかそういう時こそ、こう甘いものとかでご自身をこう、えの、癒してあげるっていうのもすごい大事なことだと思うので、なんかそういった感じでうまく組み合わせて、こう変に切り分けすぎずで、一緒にされてみると、あのもあの優先順位っていったものも、つけやすくなってくるんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。
うんうんうん。 あ、そうですね。なんかちょっとやっぱ流れに合わせて、あの、時間をね、うまく使っていこうかなと思います。
うん。 うーん。 うん。あ、ぜひぜひ試してみてくださいね。
あ、ちょっと今日話して勇気が出ました。ありがとうございました。
や、良かったです。なんか、ま、色々大変だと思うんで思うんですけど、頑張ってくださいね。